Olha, eu acho que é muito importante, eh, equilibrar, hum, esse tempo e o uso também do celular o Quando eu Sim, quando eu estou na natureza, né, eu costumo muito ir pra praia. Eu tento evito ao máximo usar o celular, na verdade. Pra música, eu pe eu pe eu eu penso que o melhor é ficar ali ouvindo ali o barulho das ondas, do vento, aproveitando o momento mesmo. Então, eu acho que, quando a gente está perto da natureza, a gente tem que desconectar um pouco do celular.
Ah, é? E Verdade. E você acha que te isso te faz bem? E você se comportava diferente antigamente?
Eu Sim, até às vezes eu me policio, né. Volto aí para o para o celular em algum momento, né, mas e eu percebo que a natureza, o que a natureza me me oferece, é muito mais, eh, energizante do que do que o celular. Isso é um ponto engraçado, porque a natureza eu sinto que a natureza me dá, e o celular me tira.
Uhum. Olha, uhum. E o que que você pode dizer, assim, que a natureza te dá? O que a sua o celular tira todo mundo sabe: tira a sua atenção, tira a sua presença, tira a sua experiência ali, porque a pessoa que está num show filmando, não assiste o show. E depois também não vê as filmagens. <chuckles>
Uhum. Uhum. Uhum. É ve é verdade. <chuckles> Uns pega e joga fora tudo, né? Po é o f tempo jogado fora. É é literalmente.
É. <chuckles> É. E fi fez 100 vídeos e não assiste nenhum.
Isso. É.
A não ser aquele de colocar no Instagram, depois passou. Mas o que que ela eh, o que que a natureza te soma, que você acha? Pessoalmente, mesmo. Não generalizando, não, igual todo mundo fala. O que que pra você
É pras outras pessoas verem, né, que você foi. Olha. Olha. Uhum.
vem da natureza?